ใช่ ตรงครับตรง อันนี้ก็จริง ๆ ก็ตรง แต่ว่า อา ช่วงหลัง ๆ ก็พยายามควบคุม อยู่ แต่ถ้าพ่วง ช่วงก่อนหน้านี้ไม่แน่ หลัง ๆ ก็ เออ พอ พอ พอแบ่ง แบ่งแยกได้บ้างเนาะ แบบแยกแยะได้บ้าง เพราะว่า คือด้วยเราแบบเนาะ พอ เราก็เคยติดมามาก ๆ แล้วมันรู้สึกว่า มันก็เสียเวลาในระดับหนึ่ง
<laughs> เออ อ๋อ อย่างงี้ อืม อือฮึ เสียเวลา ใช่ ๆ ๆ จริง อันนี้เห็นด้วย
ใช่ เพราะฉะนั้นก็ เล่นตอนว่าง อะไรอย่างเงี้ย เออ ตอนว่าง
อา โอเค นึกว่าคุณแนะนำมาแล้วว่า เล่นตอนกลางวัน อา ทีนี้อยากจะถามต่อเลยว่า คุณมีทริก หรือว่าเทคนิคอะไรนะครับผมที่ อ่า อยากจะใช้ หรือว่านำเสนอกับคนอื่น ๆ เนี่ยในการใช้ดู social media เนี่ยครับผม?
จริง ๆ แล้วเนี่ยนะครับ การเล่น social media ทุกวันเนี้ย ทุกคน หลาย ๆ คนเนี่ย ก็อาจจะติดบ้าง ไม่ติดบ้าง แต่เชื่อว่าทุกคนเนี่ย ก็มักจะค่อนข้างที่จะแยกแยะได้ส่วนหนึ่งแล้วเนาะว่า คือด้วยเทคโนโลยีทุกวันนี้ ทุกคนก็ใช้กันบ่อย มันก็จะแยกแยะได้ว่า ส่วนแบบว่า อา ว่างแล้วค่อยเล่น อะไรอย่างเงี้ย หรือถ้าคนที่ แยกแยะไม่ได้เนี่ย อาจจะตั้งเตือนก็ได้ครับ
อือ ๆ ๆ อืม อือฮึ อ๋อ ตั้งเวลา
ง่าย ๆ เพราะ ช เพราะมันอยู่ในมือถือนั่นแหละ อาจจะ เป็น
มือถือ ตั้ง ตั้งได้อยู่แล้ว <laughs> ใช่
ใช่ เพราะว่ามันก็คอยเตือนว่า อา เล่นครึ่งชั่วโมง เงี้ย เราก็ตั้งไว้อยู่แล้ว ใช่ไหม เราก็แค่จับเวลาในนั้น แล้วก็ตั้งปลุกไปเนาะ กดตั้งปลุกไปครึ่งชั่วโมง ทีเนี้ยเดี๋ยวพอถึงครึ่งชั่วโมง ก็ อา ตั้งปลุกเสร็จ เราก็เปลี่ยนไปทำอย่างอื่น อย่างเงี้ย มันก็ช่วยได้นะเป็นการเตือนสติเรา เพราะบางคนเนี่ยอาจจะเล่นแล้วไหล เล่นแล้วแบบ เอ่อ ไม่ได้แบบเงยหน้ามาทีแบบ 3 ชั่วโมงแล้ว 2 ชั่วโมงก็มีนะ หลาย ๆ คนเนี่ย เออ ถ้าตั้งเวลา ช่วยได้ อือฮึ
เชื่อเขา อืม ๆ ๆ ๆ ครับ อ๋อ อืม ๆ ๆ ๆ ครับผม แล้วทีนี้อย่างตอนแรกเราคุยไปแล้วนะว่า อ่า มัน เราคุยถึงข้อดีไปแล้วเนาะ แล้วถ้าเกิดข้อเสียในการที่ว่า อ่า ดู social เยอะ ๆ เนี่ย คุณเห็นข้อเสียในด้านไหนบ้างครับ?
ครับ ครับ จริง ๆ แล้วข้อ เสีย คือข้อดีก็มีเยอะ ข้อเสียก็มี เยอะใช่ไหมครับ? โอ้โฮ
อืม อา อ่า ๆ มันมาคู่กันอะนะ เหมือนเหรียญ 2 ด้าน
ใช่ ข้อเสียนี้ โอ้โฮ บางอันก็หนักหน่วงนะ ในเรื่องของพวก สแกมเมอร์ พวกอะไรต่าง ๆ ใช่ไหมครับ ที่เป็น ชี้ชวน ที่มาโฆษณาใน social media เนาะ ไม่ว่าจะ โอ้โฮ หลอกลวงทุกเรื่องเลยครับ ชวนลงทุน ชวนเล่นการพนัน ชวนอะไร มีเยอะไปหมดในช่วงนี้อะครับ ก็น่ากลัวนะครับ อืม แล้วก็มันก็มีหลอกลวงด้วยนะ ไม่ว่าจะเป็นแบบว่าในเรื่องของการเนาะ เอ่อ ความสัมพันธ์ต่าง ๆ ใช่ไหมครับ ยิ่งคนที่เขาเหงา เขาวัยเกษียณ อะไรอย่างเงี้ย บางที่ก็โดนเด็กหลอก ใช่ไหมครับ เขา
โอ้โฮ แน่นอน เลย ใช่ อือ ๆ ๆ ๆ เออ อันนี้ก็เห็นอยู่เหมือนกัน ใช่ ๆ ๆ
หลอกให้ รัก โอนเงินให้ที โอ้โฮ บางทีบางคนเนี่ยซื้อบ้าน ซื้อรถให้กันเลยนะ
หมดตัวนะ เออ